Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, вот мне очень интересно, а как вы любите начинать своё утро?
Окей, ну сама формулировка, э, фэ конечно, я не очень-то люблю начинать утро, <chuckles> потому что я сова. <laughs>
Так, <laughs> отлично, так, интересно.
А вот. Эн поэтому у меня такое, что нужно вытащить себя из кровати. И я обычно, во-первых, я люблю полежать и насладиться моментами и когда перед вставанием. А вот. Потом я в "Ютубе" включаю какую-нибудь музычку, в зависимости от настроения. Так, если мне нужно прямо п пру проснуться, так это какая-нибудь там поп-музыка электронная.
Так. Так. Мгм. Отлично. Бодрящая. Мгм. Бодрящая.
Да. Вот, ну потом, да, я встаю, м, делаю себе кофе, выхожу в садик, э, под солнышко, пью кофе, э, с шоколадом обычно и орешками. <laughs> Вот так вот. Ну потом принимаю душ и потом на работу. А у вас как?
Так. О. Классно! На самом деле классно. Вы уезжаете, получается, куда-то? Вам нужно в ну, из дома выезжать, да, в определённое время?
Мгм. Ну по-разному бывает, э Мгм.
По-разному, зависит, мгм. Зависит от А, я на самом деле всю жизнь думала, что я- жаворонок, потому что была такая необходимость вставать утром рано, и в принципе, если я там пересплю своё время, да, то я уже чувствую себя как-то не очень, как-то у меня мозг как будто не включается достаточно хорошо. Но, а, тем не менее, может быть я какой-то микс, я не знаю, потому что мне нужно где-то час времени с утра, чтобы вот проснуться и прийти в себя. И этот час, а, я даже, знаете, стараюсь, но вот, м, и семья моя в курсе, что это мой, а, такое время на кофе, да. То есть я просыпаюсь, и я пью свою воду с лимоном, и я не я ни с кем не разговариваю, не надо, пожалуйста, мне ни с кем разговаривать, я не включаю никакую музыку. То есть, вот этот час, я вот просто прихожу в себя. И я вот, э, 1 час я- не человек. То есть я всем говорю: "Вот щас вот не надо со мной это обсуждать, дай м дай мне время".
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. <chuckles> Ага. Мгм. М. Мгм. Н-да. А у вас рядом есть какие-то жаворонки, которые утром вот уже встали, и им сразу нужно что-то обсуждать?
Учились. Да.